Pue pues es que como que el bajo es el que le da esa estructura, ¿no? a a a eso a ese esos ritmos.
Sí, es el el poder, ¿no? Sí, es lo que hace que se quiera se quiera bailar. <chuckles> En
<laughs>
entonces, pues, por eso es que, eh, yo, la verdad, mira, he estado en bandas de metal, he estado en bandas, te digo, de salsas, de cumbias, he estado. Sí, ya, claro, sí, ya ya cobrando. <laughs> La la parte divertida. <chuckles> No, pues, ¿qué crees? Que sí es amor al arte, porque obviamente se sigue disfrutando, pero, pues, si te pagan, pues, qué qué qué agusticidad, ¿no crees?
Ajá. Ya de forma profesional. Cobrando, exacto, exacto. Ya no ya no por amor al arte. No, claro. No, por supuesto, pero ya no solo por eso, sino ya te pagan por eso, y además es algo que amas hacer, por supuesto.
Claro. Sí, la verdad sí lo disfruto, ¿y qué crees? Que se complementa bastante con mi otro trabajo y, pues, está genial porque, pues, no se estorban como el uno al otro. Y fíjate que me ha pasado algo muy curioso, que el hecho de ir a tocar, porque regularmente, eh, pues toco como en 15 años y eventos y cosas así en la en el grupo de salsas, que es en el que estoy, ¿y qué crees? Que me sirve como un desestrés tan increíble. O sea, lo lo siento como, yo yo siempre lo he dicho, o sea, no importa a lo que me dedique, yo no puedo dejar de tocar, o sea, ya de plano es algo como como respirando, no sé cómo explicarlo.
Okey, okey. Okey. Claro. Sí, sí, sí, e está, ya forma parte de tu ADN.
Así es, entonces, pues yo no puedo, ya ya no podría dejar de hacerlo jamás. Y fíjate que obviamente, pues sigo dando mis clases y todo, ya le bajé un poco al ritmo de, pues de estar tocando en otros estados y cosas así, precisamente porque, pues hay otras responsabilidades, tengo mi otro trabajo y algunas otras cosas. Pero, ¿qué crees?, que, o sea, el hecho de yo tener una semana bien estresante, así bien pesada y a que me manden: "Oye, tenemos un evento, nos vemos a tal hora", es como de, la verdad me da flojera de repente. <chuckles>
Claro. Ajá. Claro. Y la producción, ¿no te gusta la producción musical?
Mm, fíjate que más o menos, o sea, sí lo lo sé hacer un poco, pero ¿qué crees? Que no no fue algo que a mí me llamara. O sea, lo intenté, pero sí, yo también. Sí, también, de hecho, he grabado en varios discos, he hecho guitarras, he hecho solos, he hecho cosas así, y también fíjate que eso de grabar en estudio me gusta un buen.
Okey. O sea, ¿a ti te gusta tocar y te gusta componer? Ajá. Okey.